Oye, pues, crees que tengo un problema, eh, la verdad es que, suelo suelo comprar muchas tengo como muchas compras impulsivas, y te voy a poner un poquito en contexto para que entiendas, eh, pues, lo que lo que me está quejando ahora, por ejemplo, hace poco, em, pues, comencé como, eh, el proyecto de de de de equipar mi mi habitación y de amueblarla y todo esto
Ujú. Claro. Ujú.
de habilitarla como también, como un lugar donde yo pudiera estudiar, pudiera trabajar. Entonces pues empecé como a comprarme primero, ya sabes vengo de mudarme, entonces, eh, esa habitación estaba vacía y, mm, pues, empezamos a meter cosas, muebles, entonces pues, obviamente lo primero que compré fue fue un escritorio, y de ese escritorio empecé a comprar, pues lo más esencial, compré un pequeño mueble para poner como una cajonera al lado, para meter documentos, cualquier cosa que que haga falta, ya sabes, después pues, compré una lámpara, empecé a comprar como distintos objetos, eh, después compré unas bocinas para la computadora, compré un tapete de esos para el mouse, eh, compré algunos pisapapeles, compré un un como un vaso para los lápices, una lapicera y un
Ya, ujú. Ujú. Okey, ujú.
y empecé a poner, eh, lámparas, eh, esas lucecitas de colores, esas, eh, lucecitas led.
Ya, ujú.
Y y ya, ya llevo un mes llevo <chuckles> un mes y no termino porque, cada vez que que quiero como que digo: "Bueno, ya está", de hecho, ya está, o sea, desde el primer día en que yo puse la silla y el escritor ya había quedado, pero, no sé como que no consigo
Ujú, sí.
terminar las cosas y siempre estoy buscando algo más algo más que ponerle. Igual ese es un ejemplo, pero, eh, me cuesta mucho trabajo como dejar de hacer esas pequeñas cositas, ¿no? O sea, me compré, imagínate, me compré un pisapapeles, eso no tiene sentido. Y y y así eso me pasa con muchas cosas muchas cosas en general en toda mi vida, entonces, pues, no sé, cómo podría, pues, evitar de hacer estas compras y y sobre todo, pues ahorrar, no gastar este dinero.
<laughs> Entiendo. Sí, totalmente comprendo, pues, está impulsividad, ¿no? De repente de de ver algo y pues al final son gustos que que es totalmente válido, pues, darnos, pero, eh, sí, con gusto te ayudo con alguna perspectiva, quizá, o algún algún consejo para pues, llegar a a a mitigarlos un poco, no dejando de lado el el consentirte a ti mismo, sino, pues, básicamente tener como que un equilibrio, eh, me gustaría saber, bueno, por lo que entiendo, mm, esto es algo que te está pasando en este momento, pero en sí, eh, como tú me mencionas, ha sido a lo largo de tu vida que tienes como este impulso por comprar ciertas cosas que digamos, te gusta, ¿qué te impulsa principalmente a comprarlo? Eh, ¿sientes tú que, por ejemplo, hay alguna oferta, eh, que ves las cosas de frente y te gusta o quizá, mm, anuncios en línea? ¿Qué es lo que más te dirías tú que de no detona que tú quieras comprar algo?
Ujú. Ajá. Pues mira, por ejemplo, eso que mencionaste de que lo veo y me gusta, pasa pocas veces, ¿eh? Generalmente, yo en la calle no suelo frecuentar lugares donde vendan así, pues, objetos, digamos mercados o o galerías o ese tipo de cosas donde venden cosas, este, pues, objetos así de los que suelo yo comprar, más bien, es es el hecho de sí, le diste al clavo, como que luego me pongo a ver ahí en internet, eh, algo, ¿no?, cualquier cosa, cualquier cosa que no necesite, me pongo a verla ahí en internet. Y sí, soy como que tiendo mucho a ver las ofertas. De hecho, por ejemplo, ahora los sitios de internet lo que hacen, este, te ofrecen como que si compras 2 cosas relacionadas. Te te dan un envío gratis o te hacen un pequeño descuento. Entonces, eh, eso es como en donde yo más caigo. Y pasa otra cosa que que también es muy gracioso. Y yo creo que, eh, es como que cuando estás pensando en algo, apenas lo dijiste un día o así, no sé, o lo pensaste y ya el otro día te lo sugirieron, ¿no? Eh, eso me pasa muchísimo. Entonces, digo: "Ah, sí, sí, sí, ya ni me acordaba, ¿no?" Y y y tiendo a caer en esas compras de pues, de momento así de que me las ofrecen y digo: "Ah, sí, sí las necesito". Y ya empecé a co a comprar, y digo, bueno, aparentemente no es mucho dinero, es son compras, pues, pequeñas, ¿no?, porque, realmente, son cositas que no no son tan caras, pero, pues, ya en conjunto ya cuando ves cuánto te gastaste al mes, dices: "Uy, quizás, pues, con esto hubiera podido comprar". No sé, ¿sabes?, que me quiero comprar una moto desde hace tiempo y y y, pues, no consigo como o sea, sí estoy ahorrando y todo, pero, pues, ya cuando veo todo este dinero, la otra vez me puse a hacer cuentas y me puse a ver lo que había gastado justamente este año en cosas que no, pues, que no tenía sentido, eh, algunas sí las usaba, otras no, pero me di cuenta que si hubiera ahorrado todo ese dinero, pues, ya hasta me hubiera comprado la moto y, quizás, hasta una moto mejor.
Ujú. Ya. Ujú. <chuckles> Ujú. Ujú. Mm, ya. Sí. <laughs> Sí. Mm, ujú. Entiendo. Sí, sí, sí, totalmente, creo que sobre todo pasa eso, y creo que eso es uno de los primeros pasos que hay que dar y creo que tú ya llevas ventaja en esta parte, que justo es poder analizar que tanto nos estén llegando a afectar, porque, precisamente iba a ser mi siguiente pregunta, eh, tú, por ejemplo, entiendo, ahorita que que por ejemplo, me mencionas el tema de que sí tendrías un objetivo para ahorrar, que sería tu moto, pero, aparte de ahorrar, tú llegas a detectar que, por ejemplo, este, tipo de compras te dejan en un estado susceptible en en temas de de economía, es decir, eh, puedes hacer estas compras sin verte forzado a quizá eh, ¿tener que reducir tu presupuesto para otras cosas, o o sí lo tienes que reducir, incluso, digamos, te quedas corto en en en el mes por por estar haciendo ese tipo de de compras? ¿Cómo lo ves tú?
Ujú. Mira, pues, afortunadamente, mm, siento que que hasta este momento, o sea, sí me afecta económicamente. Obviamente, es un gasto que quisiera evitar. Sin embargo, no he llegado al punto, pues, de reducir, eh, mis otros, eh, gastos, no fijos como renta, luz, todo ese tipo de cosas. Pues, afortunadamente, mi mi salario me da para para cubrirlos, pero sí hay veces que digo, pues, no deberías gastar tanto, eso es justamente, no quisiera no quisiera llegar al punto en el que estas compras impulsivas, pues, me me afecten ya directamente y que quizás tenga que reducir el el gasto en otra cosa que realmente es importante, no sé, la comida, ¿no? Imagínate, no quiero no quise llegar a a a no tener como quizá, no el dinero suficiente, pues, para para hacer las compras, pero, ya decir híjole, esto ya no me lo llevo porque porque está muy caro, ¿no? Y prefiero ya ya más bien porque está muy caro y porque, ya no tengo dinero ya no me alcanzo. O sea, no quisiera llegar a ese punto y aparte, siento que también, aunque no está afectando de esta como te lo mencioné, no está afectando de de manera directa a mi economía. Sí, siento que está afectando la manera en la que podría ahorrar. O sea, porque, ese dinero se está yendo, no lo estoy viendo, y hay veces que compro muchas cosas que pues, no uso realmente, eh, pues ahí están y y siento que que si que que si guardara todo ese dinero, que si lo ahorrara, pues, serviría o o se vería más, eh, mejor representado, ¿no? Una cantidad más grande, algo que sí, pues, ya sería significativo.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Sí. Ujú. Sí, totalmente. Creo que tienes un una buena visión, el hecho de saber identificar ya el el problema, como te decía, es una gran ventaja. Eh, quizás lo que yo podría llegar a recomendarte sería, pues, una acción que se recomienda que, eh, bueno, al final también es importante entender que por mucho que tú, eh, no te estés, eh, bueno, que tengas como tal un objetivo, ¿no? De comprarte quizás una moto o de que tú tienes bien fijos tus gastos, eh, si es posible ahorrar, sin embargo, también es muy válido el el estarte comprando cosas que de repente te puedan llegar a gustar, digamos, un alguno que otro gasto que pues, es al final gustos que que te puedes dar, ¿no? Al final por algo pones esfuerzo en tu trabajo, para generar ingresos y poder eh, pues vaya eh, gastar en en ti en gustos, mm, sin necesidad de justificarlo si es algo que de verdad ocupes o algo así. Sin embargo, sí entiendo mucho tu parte en la que quieres, eh, digamos que esos ahorros sean un poco más significativos y quizás sientes como que este remordimiento de gastar en en otras cosas que al final pueden llegar a no ser tan trascendentales. De hecho, precisamente en este sentido, lo que más se recomienda hacer, no sé, si tú ya lo habías intentado, es, eh, fijarte un presupuesto, evidentemente, eh, checar cuáles son tus gastos recurrentes, cuánto te sobra de todos esos gastos, eh, dejar un un colchoncito, no digamos ahora cualquier emergencia, y después de eso, ya saber cuánto dinero tienes libre. De esta forma puedes destinar cierto cierta cantidad a ahorrar y también cierta cantidad a poder hacer este tipo de gastos por gusto, por impulsividad, lo que sea, pero, lo que se recomienda no nada más es eso, sino que, eh, literalmente llevártelo a fin de mes, digamos, y que durante ese mes, tú hayas visto o hayas incluso hasta creado una lista de cosas que te van gustando para una vez llegado ese mes en el que tú ya sabes cuánto dinero tienes para poder gastar en esas co en esas cosas como más, eh, del día a día. No no gastos tan, eh, digamos importantes, eh, y precisamente como tú ya vas a saber tener ese digamos, ese fondo para para poder hacer este tipo de compras, vas a empezar a priorizar, de todas esas listas que tú ya tienes, que sabes que son gustos, nada más, eh, vas a poder priorizar cuáles son las que sí te gustan, cuáles, eh, te gustan, pero, quizás no valen tanto la pena como comprar algo más, e incluso, eh, también se recomienda esto porque una vez dejando pasar cierto tiempo, ya digamos <chuckles> que la cabeza se enfría y ya realmente puedes llegar a a tener esa perspectiva, ¿no? De quizá te gustó en el momento, pero, pues ya no le ves tanto uso o quizá precisamente ya no lo vas a querer tanto como en un inicio. Entonces, pues, básicamente es un control, para no dejar de comprarte estas cosas, sino t ya teniendo tu tu fondo específico para eso, vas a saber organizarlas y priorizarlas para saber cuáles realmente valen la pena y te van a dar un gusto y cuáles no. ¿Lo habías intentado así?
Ujú. Sí. Ujú. Okey. Ujú. Okey. Okey. Oye, pues no, pero, todo esto así mientras te escuchaba decirlo, me me empecé a imaginar porque, justamente, fíjate que una de las de las razones por las cuales me estoy dando cuenta que estoy gastando muchísimo dinero es porque, en mi aplicación del banco, pues vienen estos gastos desglosados, ¿no? Ni siquiera me había dado cuenta de que existía esta esta parte como esta función. Y la otra vez me metí y estaba ahí explorando, y vi como la tabla, ¿no? El resumen, por eso te cuento de de lo que gasté <chuckles> en el año porque, no quisiera que el próximo año fuera igual. Y justamente vi como, eh, pues, los, eh, mm, sectores en donde más estaba gastando dinero, o donde estaba gastando, pues, una cantidad considerable y no me había dado cuenta, ¿no? Y muchas eran, pues, compras por internet, eh, por ejemplo, hay veces que hasta estoy suscrito a cosas que ya ni me acordaba. Entonces todos estos gastos, pues, fue cuando ya me di cuenta y sí dije: "Necesito que alguien me ayude". Y no había hecho ese ejercicio, esto que mencionas de de quizás pues, considerar, eh, antes de comprar algo, ¿no? Como verlo y decir: "Okey, a ver, piénsalo bien, vamos a dejar un día", si el si ese que que vamos a dejar que pase un día y si ese, mm, esas ganas persisten, eh, quizás sí sea necesario, ¿no? Pero, si no, si se me olvida, pues es algo que que puedo del cual puedo prescindir, ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad es que me dejas más tranquilo y bueno, voy a empezar. Quiero quiero empezar ya a hacer las cosas bien, pues, para es es uno de mis objetivos de de Año Nuevo, entonces, pues, muchísimas gracias, voy a voy a empezar a hacer todo esto que me dijiste y y te agradezco por haberme escuchado.
Ujú. Ujú. Sí. Ya. Ujú. Ujú. Sí, Al contrario, estoy seguro que lo vas a lograr de una manera muy sencilla, que pases bonito año.